أكيد أك أكيد طبعًا يعني إن الواحد ي إن إن هو يمارس الرياضة ويهتم بالرياضة بتاعته وكده. أنا متّفق معاك طبعًا إن ده هيأثّر عليه بشكل جيد جدًا في الموضوع الجري وكده. طب النوم بقى يعني أنت أهو بتقول إن النوم برضو، من ضمن العوامل الأساسية؟ طيّب أنت قُلت لي إن الشخص ده بينام 3 ساعات ومع ذلك نجح. طب إزاي بقى أنت بتقول لي أنام آآ الواحد ينام كويّس عشان خاطر ينجح ويحافظ على حماسه والكلام ده، يعني اقنعني إزاي برضو؟
إمم. والله طبعًا كل واحد فيهم يعني كل كل بني آدم وعنده يعني system مختلف. في ناس بتنام بالليل في ناس بتنام الصبح. آآ كل واحد على حسب ج جينيًا هو جسمه يعني واخِد أنْهو آآ يعني أنْه تراك تمام، الشخص ده بيقول إن هو بيجري كتير تمام، هو بيجري كتير فعلًا ده بيجري كتير جدًا تمام؟ آآ بيقول إن الجري بيدّي له طاقة بتخلّيه آآ نشيط لعدد ساعات أطول. فالنشاط ده بيخلّيه ينام أقل، فاهم قصدي إيه؟ الن ال النوم القليل ده إنعكاس إن هو بيجري كتير وإن هو اتعوّد على الجري الكتير فممكن، يا هو مثلًا شخص ده بتمرين بس بيجري 4 ساعات في اليوم.
أكيد،. أها. طب فهمتك آه. طب كشخص زيّك كده يعني مثلًا ما بيجريش كتير على حسب كلامك ه هتعوّض بقى الموضوع ده إزاي يعني؟ بإنك أنت أكيد يعني مش ه مش هتجري لولاية، <chuckles> من ولاية لولاية زيّه برضو يعني هو راجل ممكن يكون خارق شويّة فعنده صحّة، أنت بقى بالنسبة لك أنت؟
إمم. لا لأ لأ أنا بالنسبة لي أنا أنا لأ طبعًا يعن .ث لأ هو مش خارق هو هو بُص بُص هو اللي هو كان بيعمله هو أصلًا دي الprocess الصح اللي وصّلته إن هو ب فاهم أنت؟ وصَل لنهاية المحطّات بقى هو وصَل للمحطة الأخيرة فاهم؟ هو يعني أكيد ما ات ما اتولدش ب ب بينام عادي 3 ساعات وعنده استعداد إن هو يجري 5 آآ ساعات في اليوم.
أها فهمتك. أكيد طبعًا أكيد أكيد أكيد الحاجات دِيّة آه أكيد جات بالتدريب. إمم إمم أكيد طبعًا
بس هو هو اشتغل على المحطّات دي. امم يعني هو هو هو أنا قريت له كتابه واستفدت منّه في النقطة دي إن هو كان هو كان مألّف كتاب إسمه Superior Man فالكتاب ده كان بيتكلّم فيه بقى عن الطاقة وعن مش الطاقة اللي هي بقى مفهوم الطاقة الروحانية والحاجات دي. لأ هو بيتكلّم إن مفهوم الطاقة اللي هو إيه؟ الpower اللي بييجي للبني آدم سواء كان كالوري سواء كان سعرات حرارية سواء كان أيًا كان بقى. هو كان بيتكلّم عن النظام الغذائي وكان بيتكلّم عن المحطّات. فكرة المحطّة اللي أنت بتتعلّم حاجة وبتوصل لمحطة تسstuck فيها وتبقى مش مستواك مش بيعلى وزهقان وحاسس بملل من الموضوع ده. فهو بينقل خبرات، إن إزاي تحافظ فعلًا على الحماس؟ وأنا فعلًا استفدت من الكتاب ده جدًا يعني.
فهمتك.